Ồ, vậy mua cái này mua cái
Ờ, thì mua về để lập trình app á bạn. Nếu mà người ta làm về app VR, app 3D á, người ta cần phải có một cái test, đúng hông? Thì người ta phải có một cái kính để người ta test app, test những cái người ta làm ra, à, đồ họa á. À, thì có thế thôi. Ừm.
Ờ. Ờ, đúng rồi. À, đúng rồi, ừm. Ừm, cái này là vì mục không phải vì mục đích giải trí, mà vì mục đích, ờ, nghề nghiệp, chuyên môn, đúng hông?
Chính x xác, nha, đúng vậy, đúng vậy. Thì, à, bạn thấy thì nó nó có mang lại những cái thay đổi cho ngành công nghiệp trò chơi điện tử nói chung hay là ngành công nghiệp, gọi là, công nghệ nói riêng hông?
Ừm. Ừm. Ừm, thực ra thì mình thấy nó chỉ nổi lên ở một cái khoảng nào đó trong, a, trong vòng mấy năm nay á, xong rồi là nó lại chìm xuống. Và thực ra là mình như mình cũng có đề cập á, là mình chơi với cũng khá nhiều game thủ thì mấy bạn đó có vẻ hổng quan tâm cho lắm. Ừm, hoặc là mua thì cũng chỉ để trải nghiệm coi phim hoặc là đi cảnh như bạn nói thôi. Sau đó thì, trời ơi, cũng chán xong rồi, ờ, ờ, bán lại, hay là để đó luôn, chứ không có không có, mình chưa thấy ai là có thể xài cái kính đó mỗi ngày luôn á. Ừm.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Yeah, đúng rồi. Ưm, ừm. Ưm, ừm. Yeah, đúng rồi, nghe hông? Yeah, đúng rồi. yeah. Tại thứ nhất theo mình thấy là cái kính này á, nó có tương lai nha, nhưng nó còn nó quá là mới, nó bự quá, nó hông có mình người ta chơi game, người ta cũng hông thể nào đeo nó trên 3 tiếng hay 2 tiếng. Mình nghĩ là trên 2 tiếng thôi là người ta hông thể nào đeo kính bự như vậy trên 2 tiếng được. Nhưng cái thứ ờ, bạn nói đi
Ừm. Đúng rồi, ừm. Ừ, mình mình hông biết là mình hông biết là bạn cảm thấy như thế nào nha, nhưng mà lúc mà mình đeo á, mình cảm thấy, trời ơi, nó trì cái mũi của mình xuống rồi đúng rồi, cho nên là mình cảm thấy là nếu mà đeo một thời gian lâu như bạn nói là chơi game 2-3 tiếng á, chắc là, ờ, chắc chịu hổng nổi đâu.
Ừm. Ờ, đúng rồi, yeah, nó nặng. Ưm, ừm. Ừm.